Oke, walaupun mungkin ya, habis itu langsung belanja lagi tuh. <laughs> Oh, enggak ya? <laughs> Nah, terus kemudian nih, Kak, selain tadi ya baju gitu ya, ada lagi gak sih yang biasanya Kakak sumbangin atau Kakak jual gitu ya? Mungkin di entah di kamar atau mungkin di rumah gitu ya. Termasuk mungkin kalau misalnya punya anak tuh kan biasanya ada tuh mainan kadang gak kepake lama gitu.
Mhm. Ah, enggak enggak enggak kok. <laughs> Mhm. Iya. Heeh, iya, tapi aku belum punya anak. Jadi itu bagiannya kakak aku tuh yang bekas ponakan aku biasanya. <laughs> Ada ada aja ada aja gitu cuma kalau karena satu rumah kan sebetulnya area gudangnya kan menjadi satu ya gitu. Nah, kalau untuk yang anak-anak itu tuh yang bagiannya kakak aku atau bekas ponakan aku biasanya disumbangkannya tuh ke kalau di keluarga kan ada yang namanya keluarga besar kan pasti ada aja, eee, anak yang lebih kecil gitu. Nah, biasanya tuh disumbangkannya tuh ke para, eee, ponakan-ponakan yang lebih kecil lagi yang memang masih bisa nih dipake gitu, kondisinya. Jadi ke keluarga sendiri sih kalau yang anak-anak lebih seringnya.
Wah. <chuckles> Gimana tuh, gimana? Ah hah. Ah hah. Iya iya. Oh, terus terus. Oh, oke oke. Heeh heeh, tapi nih ya, ngomong-ngomong tadi ya, Kak, setelah mungkin kakaknya nyumbangin gitu ya, atau mau jual barangnya gitu ya. Pernah gak sih Kakaknya nyesel mungkin? Karena apalagi kayak misalkan ART Kakak nih gitu ya. Nah setelah disumbangin terus dipakai sama orangnya gitu ya. Ngerasa eh ternyata bagus juga ya gitu ya. <laughs> Pernah gak sih nyesel gitu ya ketika udah disumbangin Kak? Ya. Oh, iya yah.
Mmm, mhm. Mhm. Mhm. Iya. <laughs> Enggak, enggak enggak enggak, enggak enggak. Apalagi kalau kalau udah disumbangin tuh aku bener-bener udah bahkan kalau bisa dibilang nggak inget aku, nggak inget kali gitu kan ya. Kalau aku udah kalau itu adalah mungkin ba kalaupun dia pake gitu ya bisa jadi aku bahkan gak inget gitu kalau itu adalah barang bekas yang aku udah pernah sumbangin gitu. Jadi kalau disumbangin itu bener-bener udah yang, ya ikhlasin aja udah ilang emang emang udah waktunya gitu loh kalau aku sih ya gitu.
Ah hah. Oh, oke. <laughs>

Wow, eee, pernah banget <chuckles> pernah banget, cuman lebih ke ini kali ya, bukan ke gudang gitu, cuman lebih ke barang-barang pribadi sih kalo aku kasusnya gitu.
<chuckles> Gimana gimana, ada ceritanya enggak? Heeh. Oh, yang seperti apa tuh barang pribadinya, Kak? Apakah kasur, pakaian, atau yang apa tuh?
Ok oke. <chuckles> Kasur gede banget, enggak enggak. Eee, kalau aku sih ya sebagai perempuan barangnya yang pasti, eee, lebih banyak di pakaian ya gitu kan ya. Dipakaian dan, eee, lebih ke ini aja kali ya, eee, mungkin yang lainnya tuh aksesoris-aksesoris atau kayak, eee, peritilan-peritilan, eee, bekas sepatu atau sendal gitu-gitu deh, barang-barang perempuan pada umumnya. <chuckles>
Kasur? <chuckles> Oke. Terus terus? Wow. Oke, nah, terus itu dikosonginnya gimana tuh? Apakah mungkin kayak dijualkah? Atau mungkin dibuangkah? Atau malah justru disumbangin nih kalau misalkan ada kondisi tertentu nih, Kak?
Mmm. Iya. Mhm. Ya ya ya. Eee, kalau untuk pakaian sih gitu banyaknya itu ada sebagian ya, maksudnya ada sebagian dalam artian ada sebagian ada sebagian yang aku coba jual second hand gitu, eee, ada juga yang tapi banyaknya itu disumbangkan sih lebih tepatnya gitu eee, baik itu
Heeh. Heeh. Wah, dermawan sekali nih ya. <laughs> Eh oke.
baik itu <chuckles> enggak, kebetulan memang disumbangkannya juga sama ini sih sama, eee, kebetulan, eee, ART aku itu kan udah ngikut dari lama banget gitu kan. Dan dia kan, eee, tapi dia ART yang pulang-pergi gitu dan dia juga ada keluarga yang masih muda-mudalah gitu bisa dibilang gitu kan. Kalau ART aku kan udah cukup berumur ya gitu. Jadi biasanya dia bisa sumbangin tuh antara ke anaknya kek, cucunya kek, atau saudara-saudaranya gitu loh. Dan dan cepet gitu jadi barangnya untuk untuk keluar dari tempat aku prosesnya. Mhm.
Mhm. Oh. Oke. Oke. <chuckles> Wah, oke. Nah, terus tadi kan Kakak bahas bahwasanya yang dikosongin itu kebanyakan adalah aksesoris pakaian gitu ya. Nah, emang itu laku Kak dijual gitu? Barang kayak pakaian gitu, pakaian bekas dijual gitu?
Mmm.